っと、最近英語の勉強をしているんですけども、し進捗のは、なかなか見えなくて達成感感じられないんですよね。
ええ。 ああ、そうなんですね。あのはい。
それで それでその、まま、話を聞いてくれてもいいんですけど、ままま、良かったら具体的なアドバイスは頂けたらなという風に思っています。
うん。 あ、はい。わかりました。じゃあ、お話聞かせてくださいね。うん。あの、それ、あの、べん英語の勉強という風に言われてたんですが、あの、今どんな、あの勉強方法をされてるんですか？
はい。 そうですね、普段はそのオンライン英会話と、あとその英作文をして、それをあの AI に添削してもらうっていうのをやってます。
うん。 ああ、なるほど。あの どちらが、リスニングと、あの、書く方っていうのはどちらがあの達成感がないんですか？
えっとですね、あの、インプット、あの、リスニングは結構できるんですけども、その、ま、アウトプット、その書く方と話す方が結構、あの、つまずきを感じていて、もう結構あの、中級者というか、その、ま、ある程度はできるようになったんですけども
うんうん。 話す方。うんうん。 ああ、うんうんうん。 へえ、うんうんうん。
そこからその、ええ、ま、より自然にする、磨き上げる段階がすごくあの進捗が見えない段階になってるんですね。
ああ、なるほど。あのオンラインでされてるっていうことは、あの英会話の何かこう授業を受けられてるんですか？
そうですね、オンライン英会話で、まあ、あの、フリーカンバセーションをやってますね。
うんうん。 へえ、そうなんですね。あの普段はその時どんな会話が中心なんですか？
そうですね、ま、ん、結構ばい結構高い頻度でやっているので、あのテーマはその教師の方にお任せするっていうのを普段やってますね。
ええええ。 あ、じゃあ、その教師の方から今日はこれについて話しましょうっていうことで、えっと、会話が進むんですか？
うん。 そうですね、あの、結構いろんな幅広いテーマに対応できるようになりたいので、まあ、あの予想外のテーマが欲しいなということで、そういう風にしています。
ええ、うーん。 ええええ、あの、ちなみに最近あのした会話で面白かったお題っていうのはどんなお題でした？
ああ、面白かったお題。えっとまあ、最近その本を読む人が減ってきていると思うけど、それは、それについてどう思うかっていうテーマですね。
うーん。 ええ、では、あの、あなたは、どんな風なあの答えを、あの、おはお話ししたんですか？
そうですね、結構あのつっかえつっかえだったんですけど、まあその、ま、日本では割と本を読む人は、まあ先生が言うほどは、す少なくないんじゃないかなという印象を受けましたというの話をしましたね。
うんうん。 うん。 うーん、なるほど。うん、ああ、そういったお題が出るんで、面白いですね、結構ね。うーん、リアルな話をされてるんですね。うん。では、あの、達成感がないということですけど、何かその英語の勉強のスコアであったり、点数とかっていう、こう、記録とか確認っていうのは、何かされてるんですか？
はい。 そうですね、ちょっとあの、ま、費用の関係でちょっとテステストのテイストを見るっていうのはあまりできてないですね。
うんうん。 ああ、なるほど。じゃあなんか、どの辺でこう点数が伸びないっていう、なんか、確認とかっていうのは、何かこうつけてらっしゃいますか？
そうですね、ま、えらい、あの、か書く方だったら、そのミスを記録してやっていってるんですけども、その、ま、毎回、あの、新しい表現を使うわけですから、その、ま、毎回新しいミスがあって、なかなか、こう、進捗が見られないなっていう風になっちゃうんですね。
うん。 うんうん。 うーん。 うんうん。 ああ、なるほど。じゃ、その部分のデータはちょっとまだわからないというとこ、明確ではないというとこがあるんですね。うんうーん。あの、英語のその、お勉強っていうのは、何かここまでとか、期限っていうのもありますか？
はい。 期限は、まあ、ないんですけども、あの、最終的には、その、海外で、その、まあ、仕事とかしたいなという風に考えているので
うーん。 うーん。
ちょっと、そのまなるべく早い方がいいかなというのは思ってるんですけど、なかなかこう、自分が満足いくレベルにはいかないですね。
ああ。ああ、なるほど。じゃ、将来的には海外でお仕事をするっていうことも、こう見られているので、お仕事で困らないような英会話の力が欲しいというとこですね？うんうん。うん。うーん。
まさにその通りです。今のところだと、ちょっと、ま、ちょっと、ま、会議会議みたいなことをしたことあるんですけども、まあ、ごびょう以上詰まっちゃうっていうのがたまにあったので、ちょっと、自然とは言い難いかなって感じですね。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
ああ、なるほど。うーん、会話ってね、あの、普通に私たち日本語で話していてもね、詰まる時があるので、うーん、言語が違うってなるとこう、なんでしょうね、やっぱりあの脳みそのこう脳の使い方っていうのも切り替わるんですか？
はい。 切り替えると言われるとちょっと難しいんですけども、なんでしょう。
うんうん。
ま、文を組み立てなきゃいけないなっていうのはつあの常に意識してるの、結構疲れやすいっていうのもありますね。
うんうん。 ああ、なるほど。よくね、英語で話されてる方って、英語で思考するっていう風に聞くんですけど、そういった点ってどうですか？
えっと、まだその段階あ、でもちょっとじ自分ではちょっとわかんなくて、ま、思考しているかなって思う時もあれば、そうでもないかなっていうちょっと、ま、ちょっと認識はゆできてないです。
うんうん。 ああ、うんうん、なるほど。あの、なんか周りでそういったお勉強をされている、こう、ご友人とか、あの、同じ環境にいる方っていうのはいらっしゃいますか？
それがちょっとあまりいないんですよね。
ああ、なるほど。何かそのオンラインでする時に、講師ともう1人いらっしゃると、なんかこう比較ができて面白いかもですね。
ああ、そうなんですよ。その、ま、じもう競争相手がいたら結構いい感じだと思うんですけども、やっぱりその、なかなかこう比べる相手がいないっていうのもなんかこう難しいところなんですよね。
うんうん。 <laughs> そうなんですね。うん。うーん、うんうんうん。あの、身近にちょっと英語が話せる方っていうのは、あのいらっしゃいますか？
えっと、まあ、一番身近な人で言うと、ちょっと、僕の姉なんですけど
ええええ。
ただその、ま、ちょっと最近会ってなくて、ちょっと事情があって、ああまり会えてないっていうのもあるんですね。
うん、ああ、そうなんですね。うんうん。何かお近くに誰かね、お近くに英語が話せる方と話すと、あの、リアルで、あの、表情とか伝わるんでね、ちょっと思考っていうのに繋がったりするかもですね。
そうですね。ただ、ちょっと、あまり、結構、あの、ま、しあ人と関わることは結構減ってきてしまっているので、まあぜひ、そういう人と出会えたらなっていうのは思っているんですけど、なかなか難しいんですね。
うん。うんうんうん。 ほんとそうですよね。ああ、なるほど。なんかね、よくスターバックスにいる、あの、海外の人とね、うまくしゃべってる方とかいらっしゃるので、なんか、そういった機会があるとね、面白いかもですね。
そうですね、まあ、もう、そういう機会があったらいんですけど、まあ、一応あの、あの、ボボランティアで、その、ま、海外のボランティアで、その、ま、英語の会話をする機会はあるんですけども
うーん。 ええ。 うーん。
まあ、ただ、その、やっぱり、現実で話すっていう、ほいう、すとこまでは行けてないので。
ああ、なるほど。うんうん。ああ、じゃあ、なんかこう、オンラインで逆に、その英語を話そうみたいなサークルに参加してみるっていうのはいかがですか？
ああ、オンラインの英語を話そうというサークルですか。それは、まあ、考えたことはあるんですけど、まあ、一応あの、オンラインのその何でしょう、VR チャットっていう、ちょっとまあ、あの、ま、会話できるところがあったんですけども。ちょっと何ていうか、ざ雑談が中心というか、その、あの、自分の不自然なところを直すっていう点に関しては、ややっぱりそのオンライン英会話の方が効率はいいかなというふうに感じたんですけども、やはりその楽しさという点においては、結構、まあ、そうですね、そういうのも、すありなのかなというふうに思っています。
うーん。 うん。 うんうん。ええええ。 うん。 ええええ。 そうですね、会話ってあの、人と人がするので、感情であったりね、なんかそういったことも、こう、心と気持ちが繋がった方が、言葉って、言語って実は入りやすかったりするんですね。
ああ、すなるほど。そうですね、まあ、一応英会話の先生も、そのまあ、結構心まあ、いろんなはいろんな話をしてくださいろんな話を振ってくれるんですけども、そうですね、まあ、やっぱりそのシチュエーションっていうのは大事だなというふうには感じてます。
ううーん。 うんうん。 ええええ。 そうですね。うん。あの先生っていうのは、時々こう、いろんな方でシャッフルしたり、変わったりっていうのもありますか？
そうですね。結構同じ先生を中心にやっているんですけども、あの、割とたまに違う先生を、あの、頼んだりしてますね。
うんうん。 へえ、おもあ、面白いですね。時々ね、違う方に変わると、あの、見てるこうね、考え方とか違ってきますよね。
そうですね。結構、ま、初対面とかだと、割とあの、自己じぶ自分が何に興味持っているのかっていうのを、あのしょ話さないと、あの、先生の方もトピックを選びづらいっていうのがあって
うんうん。うーん。 ああ、なるほど。
ま、それで基本的には同じ先生にしてますね。
ああ、確かにその方がね、もしかしたらデータは確かに取れるかもですね。うんうん。あのなんかそういった進捗を見える化するっていう、なんかこう自分でチェックリストとか、あの簡単な何でしょうね、ここができたみたいな、こう一覧とかっていうのをこう作ってみるっていうのはいかがですか？
その、まあ、そうですね、一覧、つ作りたいんですけど、その、なんでしょう、まあ、なかなかその目に見えた具体具体的な例えば具体的にはどういう進捗があると思います？あの中級者において。
うんうん。 そうですね。相手とやはり、こう、こ、会話がこうなんでしょうね うーん、会話がどんどんできて、で、お互いなんでしょうね、そういった言語だけではなく、気持ちのシェアができるっていうのは、やっぱり中級者になってくると思うんですね。うーん。
ああ、も、気持ちのシェアはもうすでにできているんですね。なのでその、ま、そこからの、その、ま、細かいあの自然さとかっていう、あの、あの、なんでしょう、あの、しだんか細かいだ小さいゴールがなかなかあの設定しづらいっていうのがあって、まあ、それが難しいかなって感じですね。
うーん。 うーん。 うんうんうん。 ああ、なるほど。あのその会話をしている先生から提案っていうのは何かないんですか？こういうのはうん。
ああ、ちなるほど。あの先生に聞いてみるっていうのも確かに手かもしれませんね。
そうですね。あの、うん、あの実際教えてらっしゃる方って、やはりこう、たくさんの方を見ているので、客観的になんかこう、チェックっていうのができてるかもしれないですね。
はい。 ああ、確かに自分でその指標を出すよりは、その、いつも頼んでいる先生に、その、「前回と比べてどうですか」っていうふうに聞いてくっていうのは、確かにそれはもあの、し見えやすくなる感じがして良さそうですね。ちょっとやってみたいと思います。
うんうん。 うーん。 うん、あと全く今まで話したことがない方にフィードバックをもらう。話してみて。うん。しんせ
と言いますと、その、まあ。 あの、せ初対面だとそのどれぐらいそうかってのを、あの、まあ、初対面だと基本的に皆さんすごいって言ってくださるんですけど、あの、その場合は、すみません、どどん具体的にはどういうふうにフィードバックをもらうってことですか？
そうですね。 ええええ。 うーん。 そうですね。例えば、あの、町でいらっしゃあの観光で来てるあの海外の方に話しかけてみて、あの、自分の英語ってどうかっていうのを、なんて言うんでしょうね、聞いてみたりとか。うーん、うん。
ああ。 なるほど。それは確かに実践してみるっていうのはいいいいかなというふうに思います。はい。
そうですね。うんうん。どれだけコミュニケーションが取れるかっていうのは、やっぱり仕事においては、あの、とても重要になるし、どれだけ自分の意見を主張できるかって、相手に伝えれるかっていうのは、あの、言語は関係なく必要になってくると思うので、たくさんコミュニケーションを取ってみるっていうことは、どんどんやってみたらいいかもですね。
あ、そうですね。ぜひあの量をたくさんこなしていって、あの、まあ、どんどん進捗を出していこうかなというふうに思っています。<laughs>
うーん。 うーん、そうですね。ぜひあのたくさんの人と話して会話を楽しんでくださいね。うーん。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
いえ、どういたしまして、頑張ってください。
ありがとうございます。失礼いたします。
はい、失礼いたします。